Oh, iya iya iya, terus?
Nah, waktu itu sih aku ngelamarnya jadi operator ini ya, operator produksi gitu, Kak, karung itu. Nah, tapi kenapa gak tahu kenapa ya, gitu ya, pas aku interview gitu ya, sama HRD-nya, dia bilang katanya, "Udah penuh operatornya." Nah, terus aku bilanglah, "Loh, kenapa di ini ya, kenapa dipanggil?" Gitu ya. "Ya, kebetulan ini ada nih di gudang. Di gudang lagi kosong," katanya orang, gitu, Kak.
Mmm, oke oke. Heeh. Loh, kok dipanggil gitu ya? <chuckles> Iya iya. Heeh.
Nah, waktu itu kan aku, "Ya udahlah." Gak gak pakai mikir gak pakai apa ya. "Ya udahlah gak apa-apa, yang mau di gudang. Mungkin ya suruh jaga aja," aku mikirnya kayak gitu, Kak, tuh awalnya. <laughs>
<laughs> Karena masih polos gitu ya? Belum tahu dunia kerja gitu ya?
Iya betul. Aku mikirnya di gudang itu mungkin kayak satpam kali ya yang jagain barang gitu, Kak. Nah
Keluar masuk barang gitu ya?
Iya betul. Nah, tapi ini gitu ya, waktu itu ya udah akhirnya aku deal gitu ya, jadi aku mungkin diterima. Nah, besok itu suruh kerja, sambil bawa persyaratannya gitu, Kak. Persyaratannya itu, mungkin kan ada SKCK, terus juga ada ijazah, habis itu, ada yang lain-lainlah gitu ya sama kesehatan kalau gak salah itu, sama CV-nya. Heeh. Lumayan.
Terus? Mhm. Heeh. Waduh, lumayan lengkap ya untuk, eee, sebatas, eee, jaga gudang ya?
Iya, Kak. Memang ke zaman sekarang kan seperti itu, Kak, <laughs> harus lengkap gitu. Nah, tapi HRD-nya minta dia ijazahnya asli katanya, takutnya palsu, dia bilang sih kat takut palsu jadi mending dibawa aja yang asli gitu ya. Nah, ya udah aku besoknya aku bawalah persyaratannya gitu ya ke tempat kerja itu, Kak. Nah, ketika itu HRD-nya bilang bahwasanya, "Ijazahnya di sini dulu ya," gitu, "kamu ini tanda tangan kontrak." Iya, betul, Kak.
<laughs> Iya iya iya, heeh, terus? Waduh. Heeh, terus? Heeh. Oh, ditahan gitu maksudnya yang aslinya? Waduh, bahaya tuh!
Iya, kan waktu itu sebenernya aku gak ngerti ya gitu-gituan, ah, aku mikirnya waktu itu positive thinking aja, "Oh, ya gak apa-apalah gitu ya, buat mungkin"
Itu tahun berapa ya? Karena kan, eee, kalau tidak salah peraturannya itu menahan ijazah kan tidak boleh ya?
Heeh heeh. Iya, Kak, baru-baru ini kok itu maksudnya, peraturannya baru-baru ini. Kalau aku kan udah lama waktu itu, Kak, dari zaman dua ribu
Oh, berarti sebelum peraturan itu ada, gitu ya?
Mungkin iya. Jadi waktu itu aku lulus SMA tuh tahun 2015, ya gitulah. <laughs> Ketahuan deh umurnya. <laughs> Nah, terus gitu ya, heeh. Setelah aku ya udahlah waktu itu kan masih polos juga gitu, ya udah aku langsung kerja tuh waktu itu, tanda tangan kontrak juga, kontraknya itu waktu itu 6 bulan, Kak, waktu itu.
Oh, gitu. <exhales> <chuckles> Heeh. Oh, pendek ya? Nggak langsung setahun gitu ya?
Pendek. Heeh, karena aku mintanya aku gak mau kontrak sampai setahun, Kak, karena aku mau kuliah waktu itu.